Sag mal, wie zeigst du eigentlich Empathie, ohne gleich in den Ratschlägemodus zu gehen?
Hm, das ist 'ne total wichtige Frage und das berührt tatsächlich auch, äh, meinen Beruf, weil ich, äh, gelernter Hypnosetherapeut bin beziehungsweise Coach, ne? Also ich arbeite viel viel mit Menschen und Kommunikation
Oh.
und das ist 'ne Sache, die erst mal so gegen die menschliche Natur ist. Also wirklich in das habe ich in diesem Ausbildungszusammenhang musste ich mit diesen Themen stellen, weil unsere, ähm das ist ganz typisch, menschliche Natur ist, in der Regel, immer schnell 'n Ratschlag haben zu wollen.
Mhm.
Ja, sobald jemand 'n Problem hat, ist man gleich erst mal mit 'ner Idee so dran und das tut oft Leuten gar nicht gut. Ja, also die Leut äh, die meisten Leute, denen ist erst mal wirklich wichtig, äh sie wollen erst mal gehört werden. Das ist oft wichtiger für 'n jemanden, der 'n Problem hat, als gleich 'ne Lösung zu haben. Die Lösung darf später kommen. Der Ratschlag darf später kommen, aber dieses, äh, wirkliche Angenommen sein
Mhm.
das ist sehr, sehr viel entscheidender. Es gibt auch eine eine im NLP, neurolist neurolinguistisches Programmieren, gibt hat das Ganze auch 'ne Technik, also die 'ne Technik, die 'n Namen hat und zwar nennt sich das ist 'n englischer Begriff: ,,Pacing and leading." Das heißt, ich hole im Prinzip mein Gegenüber da ab, wo er ist, ja? Das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man
Mhm.
'N Objekt, das schon in Bewegung ist, kann man leichter irgendwo anders hinführen, als wenn man 'n stehendes Objekt irgendwie versucht, wegzuschieben, also diese erste erste ähm diese Kontaktaufnahme, die Beschleunigung, ich glaube diese nennt man das in der Physik, die Trägheit der Masse, ne? Kann man jetzt psychologisch auch so vorstellen. Ja, aber wenn etwas schon mal
Oh wow.
in der Bewegung ist, kann man die Bewegung viel, viel besser umleiten und, äh man kann sich das auch wie im Judo oder sowas vorstellen, ja, da geht 'ne Kraft da ist es nicht 'n Aufeinanderprallen von Kräften, sondern im Judo nimmt man die Kraft vom oder die Bewegung vom vom Angreifer auf und leitet die in 'ne neue Richtung.
Mhm. Okay. Also woran me okay, das ist jetzt äh, krasser Punkt. Also das ist, ähm woran merkst du, dass ähm, ich sage mal
Ja?
Woran merkst du, dass eine Person Ratschläge haben möchte? Also jetzt in den dein Beispiel, woran merkst du, dass dein Gegenüber in Bewegung ist und dass du das hin leisten kannst, äh, im Gegensatz zu dass es jetzt 'n steh also 'n stehendes oder 'n sitzendes Objekt ist, in Anführungsstrichen.
Mhm. Also ich da da gibt's eine ganz einfache Technik. Und es gibt die Erfahrung. Die ganz einfache Technik ist, ich frage. Ja. Ich frage einfach: „Hey
Mm.
Ja, bra willst du brauchst du 'n Rat oder geht's willst du erst mal gehört werden?" Ne, so also kann man einfach direkt fragen, wenn man sich unsicher ist. Aber es gibt halt auch 'n ich sage mal, ähm, 'n Erfahrungswert
Mhm.
Empathie, Einfühlungsvermögen, wenn man in den viele Gespräche führt und 'ne gute Menschenkenntnisse hat, dann spürt man, hat der andere noch irgendwie 'ne Ladung 'ne emotionale Ladung. Das ist was Vorbewusstes. Vielleicht gibt's auch äußere Kennzeichen, aber ich würde jetzt nicht irgendwie äh, so sehr darauf jetzt in Äußerlichkeiten ausmachen. Es ist einfach 'ne 'ne Fähigkeit so 'n bisschen dieses eine hineinzuversetzen. Du merkst: „Aha, da ist noch 'n sehr, sehr starkes Gefühl.“ Okay, da ist da 'ne 'ne Wut 'ne angestaute Wut, vielleicht ist da 'ne Trauer oder sowas und das braucht Raum okay, das braucht Raum. Und in dem Moment, wenn ich merke: „Aha, da ist noch 'ne emotionale Ladung.“ Da braucht man 'n Ratschlag ist ja meistens 'n gedanklicher Content, irgend 'n mentaler Inhalt, mit dem man arbeitet, was Verständnis-mäßiges. Und dafür ist es noch nicht die Zeit. Solange solange Emotionen da sind. Die haben Vorrang.
Mhm. Ah, verstehe. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, okay.
So, und dann gehe ich auf die Emotionen ein. Ja, und entweder ist das einfach 'n reines Zuhören, dass jemand einfach Raum gebe, dass der andere sprechen kann oder ich spreche das Gefühl meine, 100 % weiß man's ja nicht, man hat immer so 'n Verdacht, das immer so 'n bissel Spekulation. Ähm, Ende frage ich: „So, Mensch, wie geht's dir denn damit?“
Ah, jetzt verstehe ich auch. Ja. Mhm.
Oder ich spekuliere, ne? Also ich sage: „Mensch, du klingst ganz schön traurig, wenn du das erzählst“, oder: „Es scheint dich wirklich zu frustrieren.“ Und entweder bestätigt mir das der Andere das die fühlen sich dann gesehen, ja, gespiegelt angenommen und dann kommen Leute ins Reden, dann kommen Leute ins Reden und, ähm, das ist, glaube ich, immer 'n ganz guter erster Schritt.
Oh. Mm, okay, also du das dann kann man das ja eigentlich auch so, ähm das Objekt auch in Bewegung sehen, wenn es emotional ist, indem du dann einfach diese Fragen stellst, äh, die, äh, w in der eine Person ihren emotionalen Zustand 'n bisschen beleuchtet oder zumindest auch auf ähm, aufklärt. Das ist dann auch so wie im Judo, dass du dann einfach <chuckles> nicht, dass du da, äh, die Person, äh, auf 'n Boden jetzt, äh, wirfst oder so, sondern dass du, ähm, ihr hilfst zu realisieren, wie ihr emotionaler Zustand ist oder vielleicht sogar, ähm, noch wei generell weiterhilfst und auch, äh, Empathie zeigst. Äh, also das quasi also okay als, ähm, Hyp also als du warst hast gesagt, du bist 'n Hypnose ähm, gelernter Hypnosetherapeut oder wie wie war das noch mal?
Genau das ich habe 'ne Ausbildung in Hypnosetherapie gemacht und man kann sich das so 'n bisschen vorstellen mit diesem Judo-Beispiel, dass ich mich so 'n bisschen der Energie des anderen angleiche. Und wenn man merkt, man geht in die gleiche Ber in die gleiche Richtung, es ist vielleicht 'n anderes Beispiel, ich bin selber kein kein, äh, Reitsportler, aber das, was ich vom Reiten weiß, ist es da ja auch ähnlich. Es der der Reitende, Reiter Reiter heißt das, <chuckles> der sitzt auf dem Pferd und der der arbeitet nicht gegen das Pferd, sondern gleicht sich dem Pferd an, ne? Da ist 'ne und dann und das Pferd oder Pferde an sich ist so eine Tierart, die auch gelernt hat, sehr, sehr gut, sehr feinfühlig Menschen zu spüren. Die werden ja auch zu therapeutischen Zwecken beispielsweise eingesetzt. Also die gleichen sich so 'n bisschen diesem Reiter an und dann braucht's nicht mehr so viel Kraft, sondern die Pferde nehmen die Impulse, oder 'n sehr, sehr gut eingerittenes Pferd mit 'nem sehr geschulten Reiter, da genügt oft fast der gedankliche Impuls des Reiters: „Jetzt lass uns gemeinsam in diese Richtung gehen.“ Also ich glaube, dieser empathische Akt, bevor ich anfange einen Ratschlag zu geben, <tsk> der der hat viel mit so 'nem energetischen Angleichen zu tun. Wenn man das so 'n bisschen aus dieser aus dieser weniger ist ja weniger greifbar, dieses Angleichen. Manche Leute können damit gut arbeiten, wenn man das 'n bisschen, äh, anschaulicher machen möchte als Technik es nennt sich häufig ,,spiegeln." Ja, dass ich mein Gegenüber, vielleicht 'ne ähnliche Haltung einnehme, dass ich vielleicht 'ne also Körperhaltung, dass ich mich so 'n bisschen angleiche in der Sprechweise, in der Tonhöhe, dass ich mich angleiche in der Atemfrequenz, ja, und es macht was mit einem, ne fängt man an, sich zu spüren, miteinander in in Resonanz zu gehen und die andere Person merkt das auch und merkt: „Hey, hier ist Kontakt, der ist vor allem auf meiner Seite“, ja. Und dann hat man ganz anderen Zugang, dann arbeitet man nicht in 'n Widerstand hinein, sondern dann kommt wieder dieses Judobeispiel. Dann kann das auch relativ kraftlos funktionieren, weil man wirklich, äh, sich angeglichen hat und man arbeitet nicht gegen den anderen oder in 'nen Widerstand hinein, sondern eben mit dieser Person, mit der man sich in die gleiche Richtung bewegt. Und dann kann man sehr, sehr also ohne viel Aufwand führen.
Oh. Mhm. Mm. Mhm. Mhm, ah okay. Mm. Also, das, äh krass. Also, ähm, als Hypnosetherapeut oder jetzt, wenn du in 'ner Situation mit Freunden bist, ähm, da kann ich mir natürlich super gut vorstellen, wenn du andere quasi leitest oder vielleicht sogar, ich sag mal, vielleicht sogar deeskalierst. Also ich kann mir natürlich auch deeskalierende Situationen, äh, vorstellen, in der jetzt zum Beispiel, ähm, wenn sich jetzt jemand seine Emotionen verliert und dann irgendwie völlig, äh, den Boden verliert. Äh, gab's bei dir jetzt im als Hypnosetherapeut oder in im persönlichen Leben so Situationen, wo du 'ne aktivere Rolle, ähm, annehmen musstest und quasi dann anfangen musstest zu leiten, ähm, statt jetzt irgendwie, ähm, die Person in z zu führen, also oder wo das dann irgendwie in destruktive, ähm, Seiten ausgeartet ist? Und du sagtest dann: „Okay, jetzt muss ich hier 'ne aktivere Rolle einnehmen." Oder hat dieser Approach mit, äh, ich sag mal, mit dem Judo Beispiel dir immer, ähm, geholfen?
Ja. Ja. Super Beisp Also ich, will dazu sagen, dass dieser Prozess oder diese Technik das ist, äh, auch Übungssache auch für mich. Ich bin da sicherlich kein Meister, aber ich arbeite dran und Deeskalation finde ich 'n sehr, sehr gutes Beispiel. Man stellt sich vor 'ne Person ist wütend, die ist aufgebracht, es wegen was auch immer. Ja, vielleicht den, ähm was wären Situationen, ähm
Mhm.
fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber man man stellt sich 'ne wütende Person vor und das Letzt die sich in dem Moment in der Wut fühlt man sich ja immer im Recht. Ja, das ist ein so 'ne so 'ne Grundeigenschaft dieses Wutgefühls. Und wer, der wütend ist
Mhm.
wollte als 1. hören: „Jetzt beruhig dich mal!“ Also 9 von 10 Leuten regt das noch mehr auf. Das Letzte, was man hören will, sondern was die Person hören, also
Mhm. Ja, klar.
erfahren möchte, sage ich jetzt mal, ist in seiner Wut gehört zu werden und genau darauf anzusprechen. Das ist 'ne super deeskalierende Maßnahme, ja. Die Wut zeigt ja: „Hi hier ist was los, ich habe hier wurde 'ne Grenze verletzt, hier ist 'n unerfülltes Bedürfnis.“ Das sind meistens die die 2 Haupt ähm, Themen, die hinter 'ner Wut oder Aggression stecken und wenn man die Person, wir tatsächl nicht, um sie irgendwie, äh, auf die Schippe zu nehmen oder zu managen irgendwie, das spüren Leute, wenn die die Intention unaufrichtig ist. Aber wenn man die wirklich mit 'nem mit 'nem, ähm, es mu soll auch nicht schwach sein, ne? Also man kann da auf jeden Fall selbstbewusst singen und sagen: „Mensch, du bist aber wütend. Was ist dir denn passiert? Was hat dich denn so aufgeregt?“ Ja, und man geht nicht in diesen Widerstand hinein. Und die andere Person hat plötzlich die Möglichkeit, seine den Grund seiner Wut zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht hat mir der Geldautomat meine Karte eingezogen und ich hab jetzt 'n Riesenärger am Hals, obwohl ich die PIN richtig eingegeben habe, weil jetzt muss ich hier telefonieren und es dauert wieder 3 Wochen und Gebühren kommen auch noch auf mich zu und eigentlich brauche ich am Nachmittag Geld. Man kann sich's ja vorstellen und dann fängt der Mensch an zu sprechen
Mhm. Ja. Mhm.
und erzählt vielleicht genau das, was ich jetzt so, äh, kurz einfach mal aufgezählt habe. Und das Ding ist 'ne Wut, die zum Ausdruck gebracht ist. Eigentlich fast jede Emotion hat 'ne s s Studie ja, hat, äh, keine längere Dauer als 90 Sekunden, wenn sie zum Ausdruck gebracht wird.
Mhm. Mm.
Ja, <gasps> und dann ist die weg. Und dann ist irgendwann, ist es bisschen dieses Pulver weg und dann, okay, hat der Mensch gesprochen? Ich hab zugehört und gesagt: ,,Moment, ich ich versteh dich. Super, super ärgerlich." Meistens sind dann die Leute auch selber ruhig, also die finden ihre Vernunft dann schon wieder und fragen sich: „Okay, was mache ich jetzt?" Werden dann pragmatisch, und dann kann man dann kann man anfangen, über, äh, Ratschläge nachzudenken. Wenn die Person 'n Ratschlag möchte, kann man auch fragen: „Mm, brauchst du 'n Rat oder kriegst du das hin?" Ja? Und da fühlen sich die Leute auch, ähm, bestärkt in ihrem eigenen in ihrer Wirksamkeit, weil die meisten Leute wissen sich selbst zu helfen und fühlen sich ernst genommen.
Mhm. Ja. Okay. Ja, diese Okay. Also du hast du hast es schon gesagt, also, ähm, meistens werden die Leute dann ruhig, ähm, klar. Ich mein, wenn man demonstriert, dass man der Person zugehört hat, wenn man vielleicht sogar das emotionale Level 'n bisschen, ähm, gleich hält oder nicht zumindest so so so, ähm, so mitfühlt mit der Person oder sagt: „Hey, das ist ja echt 'ne blöde Situation oder echt 'ne beschissene Situation." Ähm, meistens kommen dann die Leute runter und dann kommt die Logik, und dann schaltet sich wahrscheinlich so die die die Logikpartie, äh Parte des, ähm, des Hirns ein. Was hattest du schon mal persönlich Situationen, wo das wo wo die meisten Leute nicht runtergekommen sind und wo es dann einfach weitergegangen ist? Und, äh, äh, gab es dann irgendwie ähnliche, also ha äh, wie bist du dann weiter vorgegangen, wenn es dann solch solche solche solche Situationen bei dir gab?
Mhm. 'N konkretes Beispiel fällt mir jetzt an der Stelle nicht sofort ein. Vielleicht komme ich da noch drauf, aber ich weiß, dass es in der Regel dann damit zu tun hatte, dass ich selber getriggert war. Ne, dass ich selber in die Emotionen gegangen bin und dann nicht die Ruhe hatte, wirklich empathisch für den anderen da sein zu können. Und was in solchen Momenten hilft, wenn man's machen kann ist natürlich lebenspraktisch auch nicht immer möglich ist, sich selbst rauszunehmen. Ja, wenn man so 'ne gute Selbstwahrnehmung hat das sind natürlich Sachen, die man beispielsweise in so 'ner Ausbildung lernt. Äh, sich selber auch immer 'n bissel zu monitoren screenen, wie's grad mein eigener emo also emotionaler Zustand und man merkt: „Hey, ich bin gerade selber befangen in irgendeiner Weise. Ich kann nicht, äh ich kann nicht in 'ner Reife oder Klarheit für den anderen da sein. Entweder man kann's aussprechen, das ist au das ist immer 'ne Möglichkeit, ja, selber zu sagen: „Du, ich ich kann grad ni ich bin gerade selber so aufgeregt, ich kann grad nicht auf dich eingehen." Das wirkt oft auch schon Wunder. Ich möchte gerne helfen immer diese Bereitschaft zeigen: „Ich mein's gut mit dir, ich mein's gut mit dir, und ich mein's ernst. Ich höre dir nicht zu, um dich irgendwie zu steuern, sondern ich interessiere mich wirklich für dich." Also diese diese Aufrichtigkeit ist 'n ganz zentraler Punkt. Und es dann auszusprechen und Leute wiss wi wi wissen das auch zu schätzen, ja, wenn man sie nicht irgendwie für dumm verkauft, sondern ihnen auch zutraut: „Hey, in dem Fall ich gebe auch 'n bisschen was ab. Wir wir müssen das jetzt gemeinsam managen." Das ist so 'n Zutrauen an andere Leute und das hilft. Und wenn man merkt: „Auch das wäre zu viel," gibt's immer auch die Möglichkeit wenn man diese Selbstwahrnehmung gelernt hat: „Ey, ich gehe einfach raus aus der Situation, ne?" Ich gehe mal 5 Minuten vor die Tür, ich kläre das mit mir selbst und um 'ne Eskalation zu vermeiden. Weil häufig ist das, was in der Eskalation passiert, das, was irreparabel ist. Über alles andere lässt sich dann ja wieder reden, ja?
Mm. Ja, ja. Mhm. Ja. Boah, krass. Also, ich muss echt sagen, ich finde deine Beispiele, die du gebracht hast und auch deinen beruflichen Hintergrund richtig geil. Also, vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast.
Ja, gerne. Vielen Dank für die interessierten Fragen und das schöne Zuhören.